जी, वैसे अगर मैं बात करूँ लेबलिंग की, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुझे टफ़ टास्क लगता है, कि हाँ, ये चीज़ यहाँ पे फ़िर उससे क्या होता है ना, कि हाँ चीज़ वो चीज़ वही पे रखनी पड़ जाएगी। और अ, मेरा ऐसा है कि ब्रेन फंक्शनिंग थोड़ी मतलब अच्छी रहती है कि हाँ, मुझे चीज़ें याद रहती हैं, कि अगर मैनें अपने किचन में अगर मान लो शक्कर इस वाले कपबोर्ड में रखा है या फ़िर यहाँ पे रखा है, तो मुझे पता रहता है कि हाँ, वही पे रखा होगा और वही पे वो मिल जाता है। अब अब मैं अकेले रहता हूँ तो कोई इंटरफेयर करने वाला तो है नहीं, तो, मैं ऐसे प्रेफर करता हूँ कि हाँ, मेरे माइंड में ही वो लेबलिंग बनी हुई है कि हाँ, ये चीज़ यहाँ पे है, नमक यहाँ पे, हल्दी यहाँ पे है। या फ़िर अगर मैं अपनी बात करूँ बात करूँ फेस वाश कहाँ पे है, तो वो सारी चीज़ें अगर बाथरूम में भी जाऊँ, तो पता रहता है कि मुझे हाँ, ये चीज़ यहाँ पे है और इतना लेबलिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता है।
अच्छा, हाँ, हाँ। हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी, जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा मैं समझ गया, बड़े अच्छे तरीके से आप बता रहे हैं कि सामान को आप कैसे रखते हैं। तो, आपसे ये भी मैं पूछूँगा कि जैसे सीज़न के हिसाब से कुछ सामान की ज़रूरत होती है और कुछ सामानों की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या सी अ, सीज़न भर सीज़न आप अपने सामान को बदलते हैं? अपने घर पर छाँटते हैं?
जी। जी, बिल्कुल।